Aku akhirnya ke sana lagi sih, tapi bareng sama temen-temen aku. <laughs> Heeh, iya, enak sendiri.
Oh, heeh heeh. Berarti bareng sama temen-temen. Berarti Kakak yang ngenalin gitulah, mmm, ibaratnya kayak guide-nya.
Iya, aku jadi betul, aku jadi guide-nya tapi aku jadi sedikit apa ya, mungkin nih bisa dibilang sok tahu sih. Kayak, "Eh, di sini bagus, di situ bagus di situ bagus," gitu. Karena aku udah ngalamin itu kan dan udah tahu tempatnya gitu. Dan temen aku akhirnya nurut-nurut aja sih.
Mhm, mmm.
Dan jadinya mmm, lebih berkesan buat temen-temen aku, karena aku udah ada experience sebelumnya.
Mmm, nurut-nurut aja ya temennya. Mmm, mhm, mmm. Berarti kan kalau di Karimun Kakak bisa ngerasain ya, eee, awalnya solo travelling, habis itu sama temennya. Itu lebih enak mana tuh, Kak? Bisa dibedain waktu di Karimun itu?
Mmm, eee, sebenarnya lebih banyak, eee, tergantung perspektif ya, tapi kalau aku lebih suka ada temen sih. Karena kalau ada temen itu ada yang motoin, terus juga ada temen ngobrol. Tapi, ketika sendiri juga lebih enak, lebih fleksibel, aku tahu mau aku di mana. Aku bisa, eee, puas-puasin tuh 1 destinasi wisata tanpa memikirkan perasaan orang lain itu juga aku seneng. Jadi menurut aku, eee, nggak ada pilihan sih enakan mana gitu ya, keduanya tuh punya positif dan, eee, negatifnya masing-masing. Cuma kalau ditanya preferensi aku lebih suka yang mana, aku lebih suka yang grup ya sama temen-temen. Karena stock foto aku jadi banyak kan.
Enakan di sendiri? Mhm. Betul. Mhm. Mmm. Iya iya. Iya lagi, heeh, iya iya. Betul betul betul, oke. Berarti kalau sama teman hmm, berarti kalau sama teman bisa ada yang motoinlah ibaratnya gitu ya. Meskipun Kakak suka yang grup, tapi kan dua-duanya ada ibaratnya positif, negatifnyalah ya bisa dibilang kayak gitu, mhm. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, ada tips nggak buat orang-orang yang mungkin yang belum pernah nih yang namanya traveling sendirian gitu. Ada saran nggak sih buat, eee, orang-orang yang kayak gitu, Kak, dari Kakak sendiri?
<chuckles> Iya tuh, bisa buat update-update. Mhm. Iya. Hmm. Tentunya ada dong. Yang pertama